Конечно, вспоминаю. Очень бы хотелось, если б выдалась такая возможность вот поехать. Но ты знаешь, сама бы я, наверно, не нашла. Не нашла бы это место, мне кажется, уже спустя столько лет. Вот без помощи папы, который всегда рассказывал: "Я лес, знаю, как свои пять пальцев". Это всегда вот была его такая история и это действительно так и было. Вот когда там за грибами ездили, он нас с мамой возит, возит по этому лесу. Мы уже думаем: "Боже, куда мы заехали? <chuckles> Как мы отсюда выйдем?" А он нас всё: "Вот тут я ёлки садил, вот тут я там грибы собирал, вот тут я там"- ещё истории рассказывает. Э, да, он в лесу хорошо ориентировался, поэтому, вот если бы сейчас, допустим, мне выдалась такая возможность, ты знаешь, я бы, наверно, сама, ну, 100 %, наверно, я бы не нашла. Потому что уж очень много времени прошло. И <grunts> вот если бы с папой пойти туда, то то мы точно бы туда добрали добрались бы.
Ага. Ага. <laughs> Мгм, мгм. Да, да. То есть, а раньше ты и сама туда ходила, не только с родителями?
Нет, м-м, нет, сама я туда никогда не ходила. Это вот было наше такое семейное место. М, я туда ездила вот только-только вот с родителями.
Нет? А. Мгм. Понятно. Ну круто.
Что-то. Да, поэтому, да, воспоминания это хорошо, воспоминания как бы греют душу иногда и хорошо, когда есть вот о чём вспомнить и всё-таки, да, вот ты правильно сказала, э, хотела б ли бы я ещё вот съездить, да, очень вот действительно, вот, э, окунуться в эту атмосферу, уже, так сказать, спустя столько лет и, о, как бы ощутить.
Мгм. А как ты думаешь, это сможешь ли когда-нибудь это воплотить или всё-таки нет?
Ну, надежда всё-таки есть, но не уверена, да, надежда всё-таки есть.
Мгм. Ну ты же, наверное, живёшь сейчас очень далеко от дома, да?
Мгм. Да, да, очень далеко и
А родители твои остались там?
Вот папа у меня там, да, живёт. Мгм.
А, ну, в принципе, как говорится, надежда умирает последней. Всё-таки, раз там родители живут, то, возможно, ещё когда-то ты туда попадёшь.
Папа остался. Мгм.